ถูกต้องเลยครับ คือนั่นแหละมัน แต่มันเสี่ยงน่ะ มันเป็นยังไงดีอะ มันเป็นทักษะที่มันต้องเรียนรู้จากของจริงอะ คือเราได้มาเจอ เราได้ผิดพลาดซ้ำ ๆ กลายเป็นบทเรียน แล้วบทเรียนนั้นมันก็พัฒนากลายมาเป็นแบบคู่มือว่า เออ เราจะมีในครั้งถัดไปอะ เราจะมีวิธีปรับยังไง ให้ ให้เราไม่กลับไปทำอีก แล้วมันเกิดผลลัพธ์ ที่อาจจะตรงกันข้ามหรือดีขึ้น อย่างเงี้ยครับ เออ
อืม เออ ใช่ ๆ เออ อืม เออ ค่ะ ใช่ ล เห็น เห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะ คือเรื่องบางเรื่อง ประเด็นบางประเด็นเนี่ย มันไม่ได้มีสอนในห้องเรียนเลยอะค่ะ นอกจากที่ ที่จะคุณจะมาเจอกับแบบ เหมือนกับสถานการณ์ในสนามจริง ในชีวิตจริง เหมือนอย่างที่คุณได้เคยเจอมานะคะ อืม ๆ
อ๋อ ถูกต้องครับ โอ้โฮ ครับ โฮ โอ้โฮ ถูกต้องครับ เรียกได้ว่าการเรียนจากของจริงอะ การที่ ที่คุณหรือว่าตัวผมอะ ได้รู้ประสบการณ์จริง จากการทดลองจริงอะ โอ้โฮ มันเป็นทักษะใหม่ ๆ ที่เรียกได้ว่า มัน มันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ดีกว่าเนาะ เออ
อืม ค่ะ อืม เนาะ บางทีมันก็ต้องแบบเหมือนกับมา ประสบการณ์อะค่ะ เป็น เป็นประสบการณ์สอนเรา อืม ค่ะ
ถูกต้องครับ เป็นเหมือนครู ถูกต้องครับ ก ก็คือ ความล้มเหลวน่ะ มันก็จะกลายเป็นบทเรียนแหละ คือหลายครั้งอะครับ ผม ผมในปัจจุบันน่ะ ก็ยังบอกตัวเองเสมอนะ พูดกับตัวเองเสมอแบบ <tsk> อย่างที่เราคุยกันในตอนแรกอะแหละว่า ว่าทุกอย่างอะ เราก็มีการ เขียน ออกมาเนาะ คือเราเป็นคนจะเก็บรายละเอียด เขียนออกมาให้ดูเท่เกิน เหมือนเป็นแบบพยายามเป็นคนอื่นอะ เออ แต่สุดท้ายมา พอเวลาที่เราจะพูดอะ มันกลับแบบดูฝืนอะ ผมก็เลยมีการเปลี่ยนวิธีใหม่ครับ เราก็อาจจะมีใช้สไตล์การพูดเนาะ จากการทดลองว่า เอ่อ ครั้งเนี้ยเราพูด พูดอย่างงี้แล้ว ลูกค้าก็อาจจะไม่ ไม่ฟังไม่สนใจเรา เราก็ค่อยปรับไปว่า เอ่อ พูดออกจะแบบเป็นฟิลเพื่อนไหม? แบบดูเป็นธรรมชาติมากกว่า คนฟังแล้วแบบอินมากกว่า อย่างเงี้ย เออ ใช่ครับผม เลยกลายว่า เออ บาง
เออ เออ <chuckles> เออ ค่ะ เออ ค่ะ อา ค่ะ เออ แล้วเขาก็ปรับ ป สไตล์เนาะ อืม ๆ ๆ เออ มันก็ได้ผล ใช่ไหมคะ?